Eee, yani, tabii ki var ama aslında dediğim gibi, hani, demin müzik örneği de verdiğim gibi ben böyle bir düştüğüm bir durumda kendimi, böyle, eee, enerjik olmaya zorlamaktansa o duyguyu da kucaklayıp bunun normal olduğunu kabul edip o durumda ne gerekiyorsa onu yapıyorum, yani. Mesela, hani, eee, kendimi bugün, hani, mutlu olmadığım bir durumda, böyle, çok mutluyum diye zorlamıyorum. Evet, bu yaşadığım duygu normal. Evet, bu yaşadığım duygu normal ama her şey geçiyorsa bu da geçecek. Bir arkadaşımı arıyorum mesela, onlar da anlarlar zaten benim, hani, düşük olduğumu, onunla konuşuyorum. Onlar da bana genelde aynı şeyleri söylerler. Hani: "Bu yaşadığın normal, biz de yaşıyoruz." ve, hani, o duyguyu kesinlikle o duyguyu kucaklayıp, eee, en kısa sürede kendimi toparlamaya bakıyorum diyebilirim.
Hı hı. Hımm. He he. Mutlu, mutsuzluğunu kabul ediyorsun, he he. Hı hı. Hı hı. Onunla konuşuyorsun. He, he. Evet. Yarın farklı bir gün. He he, hı hı. Hı hı. Enteresan, yani, şöyle, hani, bir pisikolojik, bir, eee, farkındalığa gelmişsin, sanki, ve bunu iyi kontrol edebiliyorsun. Peki, bu hemen mi oldu? Iıı, bu bu düşünce yapısına e gelmen zaman aldı mı? Bazı deneyimler yaşadın da bu şekilde mi geliştirdin bu tarz durumlarla başa çıkmayı? Nasıl gelişti bu süreç senin çocukluğundan, gençliğinden, eee, bu zamana kadar devam devam eden süreçte?
Yani, tabii ki bu düşüncelerimin oturması da bir anda olmadı, ama bunun ana sebebi şu diyebilirim, ben küçüklüğümden beri biraz psikolojiye ilgi duyuyorum ve, eee, iyi bir gözlemciyim, yani, çevremdeki, <chuckles> hani, çe eee, o yüzden ilgim olduğu için çevremdeki insanları da iyi gözlemleyen biriydim ve özellikle son birkaç yılda, hani, böyle, ben yetişkinliğe adım atmakla, böyle, hani, çevremdeki insanları daha çok gözlemlemeye başladım. Arttı kesinlikle ve, hani, o insanları da gözlemleyince dediğim gibi bunun normal olduğunu, herkesin bu süreçlerden geçtiğini ve, eee, bu süreçlerin aslında iyi bir kriz yönetimiyle kolay yönetilebileceğini gördükten sonra bundan kaçmayı bıraktım, yani.
Hıh. Hıh. O biraz belli zaten aynen, <chuckles> he. Hı hı. Hı hı, arttı. Harika, hı hı. Hı hı. Kesinlikle, güzel bir bakış açısı.

Ya, hem fiziksel hem, eee, ruhani bir rahatlama yaratıyor ve, böyle, bir alışkanlığın da var anladığım kadarıyla. Peki, ne tarz bir, eee, spordan bahsediyoruz? Neyi seviyorsun? Bunu ne kadar süredir yapıp koruyabiliyorsun bu disiplinini spor konusunda?
Emm, çok küçük yaşta basketbol oynamaya başladım. 6 yıl kadar basketbol oynadım. Imm, sonra, emm, sınav dönemimden dolayı basketbola ara vermem, yani, bırakmam gerekti bir kulüpte oynamayı. Ondan sonra da spor salonuna gitmeye başladım Evet, tabii, tabii, hem kulüpte hem, eee
A, harika! Hı hı. Ha, kulüpte oynuyordun. Pardon kes a
okul takımında oynuyordum ikisinde de.
Hı hı. A, çok güzel! Peki orada, eee, hani, sürekli antrenmanlar oluyor muydu, o disiplini oradan mı kazandın acaba? Ne sıklıkla oluyordu antrenmanlar ya da zorluyor muydu yoğunluğu, eee, gibi konular?
Antrenmanlarımız oldukça yoğundu, yani, haftada 5-6 güne çıktığı oluyordu ama, eee, bu yoğun
Neredeyse her gün. He he.
Aynen, ama bu yoğunluğun içinde bana çok şey kattığını düşünüyorum. En basitinden, mesela, motivasyon konusu ile ilgili takım arkadaşlarımla, işte, bir takım olmak, biri düştüğünde diğerini kaldırmak, bunu çok iyi öğrendiğimi düşünüyorum o dönemde. Evet, evet.
Hı. Hı hı. Hımm, orada farklı bir algı var. He he. Yani, eee, takı takım sporu olması orada farklı bir bi birliktelik, farklı bir, eee, düştüğünde kalkmak, destek vermek, ııı, farklı bir motivasyon öğretiyor, aslında, takım sporları sanki. Oradan mı geldi senin a alışkanlığın, eee, duygun, hissiyatın?
Emm